Ah, ang una kong ginuhit is yung pamangkin ko, ayan. Yung pamangkin ko na oo, na nasa elementarya, ayan. Ginuhit ko siya tapos kinu kinuha ko yung larawa n niya tapos ayun. Parang ano kasi siya, eh, hindi naman sa'kin simbolo kung kung ano, kung sino yung ido-drawing ko, 'no? Para sakin yung yung kasiyahan na ibinibigay ng libangan. Yun talaga yung importante sa'kin, eh. Kasi nga libangan, eh, 'di ba? So, kailangan masaya ka sa ginagawa mo pampalo pampawala nga ng stress yun, eh, hindi yung lalo ka pang mai-stress. So, ayun pero hindi siya yung isang upuan matatapos mo hindi, hindi ako gano'n. So, kung kailan ako may time m mm.
Hmm, okey. Mm. Tama. Mm. Mm. Gaano ba katagal? Hmm, tinutuloy-tuloy mo lang.
Oo, tinutuloy-tuloy ko lang siya kunwari sa isang araw makakaguhit ako ng, um, ano muna, um, abs a es ano muna overall muna 'yan, yung magsha-shading mu mag-aano muna ako. Tapos sa susunod na araw naman iba na, ganyan. Tapos mm, gano'n outline muna gan'yan. Tapos, ayun iba-iba siya kada araw para kahit papaano. Kasi kapag na-try ko kasi 'yan before, mm. Na-try ko kasi 'yan before na isang upuan masakit siya sa ulo. Parang imbes na pampawala ng stress parang naano pa lalong dumagdag yung stress.
Hmm, okey. Okey. 'Yong variety, 'no? Mm. Ah. Oo, parang nape-pressure ka na tapusin.
Mm, at saka masakit siya sa mata, eh, kapag nakatutok ka matagal.
Mm, ah, ano puwede ring ma-compromise din siyempre yung ano mo, eh, yung quality ng work mo, eh, 'no, pag minamadali mo.
Oo. Ayon.
Mm. So, ah, nung nung pagbalik mo kamusta ano ba, ah, para bang parang yung dati pa rin ba, na parang walang lumipas na panahon or meron ding konting struggle nung naisipan mong bumalik at, ah, una kang gumuhit?